Oye, ¿tú cómo te lanzas a experimentar en la cocina sin una receta fija?
Guau, bueno, mira, déjame decirte que eso no fue fácil. O sea, obviamente, al principio, pues, como todos, tuve que empezar a cocinar y empecé a cocinar grande. Déjame decirte, porque, guau, en casa no me gustaba cocinar. Yo decía: "No, yo no voy a cocinar". Mamá me decía: "¿Y si te casas?, pues ya veré cómo lo arreglo, ¿no?". <chuckles> Y dicen que: "No hay fecha que no se cumpla", ¿no? Efectivamente, llegó el día que me casé. Llego el día que tuve que pagar la factura de no querer aprender, entonces, obviamente, al principio fue un desastre la cocina, la regué veinte mil veces, no sé cuántas veces el arroz no me salía, creo que era mi coco el arroz. En en general, no, no era mi dolor de cabeza horrible. Después, fíjate que con el tiempo, porque no fue la curva de aprendizaje, fue de más de un año, déjame decirte, no fue tan rápido. Sí. Ay, no, es que mi mamá y ahora sí que mi mamá y mi suegra, pues ya sabes, esos guisados, que el mole y que, ay, yo decía: "Eso está muy difícil, ¿no?". <chuckles>
A ver, a ver. <laughs> Así es, ni plazo que no se venza, ¿no? <chuckles> Oh, no, oye, sí sí sí duró bastantito, eh. <chuckles> O oye, e esos tiempos de de de de de las mamás y las suegras de que como 3 horas o 4 horas en la cocina para para prepararnos, de de mucha mucha son muy laboriosos. Oye, ¿y tu pareja fue fue un poquito paciente contigo para esa espera de de ese curva de aprendizaje?, o
Ay, sí, te lo juro. Es digamos que fue amable, vamos a decirlo amable. E él me decía, me acuerdo que nunca, nunca se comió, siempre se comió la comida. Yo creo que la que tenía más presión era yo sola, yo me presionaba mucho porque, pues, me daba pena, ¿cómo te explico? ¿No? <chuckles> Entonces, él me decía: "Ay, es que mi mamá hace un molito". Y yo sentía feo, fíjate, yo creo que era alguna especie de orgullo personal. Entonces esa fue una de mis motivaciones. Yo dije: "No, pues a mí me da pena," me daba pena que se comiera, pues mi comida y medio hecha, ¿no? Medio no me rendía, pero no me quedaba tan bien como a las mamás, ¿no? A la abuelita, a la otra, a mi suegra, a mi mamá, cero que ver, ¿no? Y yo decía: "Ay, Dios mío, ¿cómo es posible?" Vengo de familia que hay muchos chefs, o sea, vengo de mucha familia que cocina, pero, pues, yo simplemente iba a contra el sistema. <chuckles> Pues, yo iba a contra el sistema, yo me rehusaba aprender a cocinar, precisamente por lo que acabas de decir. Es que muchas horas ahí, sentía que me me sentía prisionera en la cocina y yo decía: "Es que 3, 4 horas de mi vida aquí perdida". Yo sentía que perdía el tiempo, ¿no? O sea, por eso realmente no me gustaba. Y ahí tuve 2, 3 malas experiencias con la sopa con mi papá, porque mi papá me decía: "Haz la sopa", pero nunca me enseñaron, ¿no? Entonces, obvio, la quemaba, entonces, como que me agarré le agarré más mala experiencia, pero bueno. Todo esto, al final del día, pues, pasa a ser parte de la historia ya, ¿no?. Entonces, después de esto, ya después del año más o menos de la curva de aprendizaje, porque eran muchos guisos, aparte que los chiles rellenos, ay no, yo la primera vez que hice chiles rellenos, creo que me eché como 5 horas. Yo decía: "Esto no es para mí". <chuckles> Era superdifícil la capeada, la rellenada, y yo decía: "Bueno, ¿de qué se". Y luego para que se lo coman en menos de media hora, o sea, decía, ¿cómo, no puede ser? No, o sea. Sí.
<laughs> Sí. Sí. Claro, claro. Oh, o sea, que que que trae la vena. <chuckles> Mm. Claro, claro. Tanto oye tanto tiempo que me pasé, oye, pero en toda esta etapa, ¿no? Esta curva de aprendizaje que que que tuviste ¿no? Tú cuando te aventurabas, ¿no? Y, este, ya dijiste que el arroz, pues, de plano ahí tuviste una una pelea con el arroz, pero cuando tuviste que improvisar, ¿no? O sea, y que tuviste que dar un primer paso, ¿no? Que entraste, miraste el refrigerador y viste las combinaciones que se alguna vez te aventuraste a a más allá de de hacer una receta tuya, por ejemplo, esto es lo que tengo y me voy a aventurar. ¿Hiciste algún platillo así original, por así decirlo?, algo que, bueno, esto es lo que hay, esto, ¿llegaste a hacer algo así en ese año de de la curva de aprendizaje o no?
Ay, sí. Ajá. Sí, no, de la curva de aprendizaje, no, yo ya seguía puntos y comas, aunque, déjame decirte, que la forma en que me daban las recetas era medio medio especial porque yo las hacía, no me sabían igual que como las hacía mi mamá, ¿no? Porque era con la que más me acercaba. Ya después yo veía y descubrí que tanto ella como mis abuelitos, como todos los de la familia, eran de esos que le echaban poquito de más, poquito de me o sea, le quitaban, le ponían, se ajustaban la receta durante el proceso. Por eso nunca me sale igual, por eso nunca me sale igual. Y y ya también heredé esa esa ese gracia o talento, llámale como quieras, de ajustar las recetas durante el proceso. Obvio, ya con todo este aprendizaje de un año, ahora sí ya no me daba miedo experimentar, porque ya entendía cómo funcionaban, eh, ahora sí que los productos, eh, tanto verduras como vegetales, como carnes frías, todo, cómo funcionaba, como que aprendí a verlo menos difícil y de la forma básica, ¿no? Por decir, al menos ya sé qué pasa si coso una pasta, ¿no? Como lo básico, no sé cómo explicarlo, lo básico. Entonces ya no me daba miedo experimentar con absolutamente ningún guisado porque
Okey. Ah. <chuckles> Con razón. Claro, claro. Okey, ya ya ya que agarraste ya que agarraste cayito, por decirlo coloquialmente. Ya, okey, venga lo que venga. Bueno, entonces, y ya ya que agarraste ese cayito, entonces, ¿ya te animaste en alguna ocasión de que, bueno, mira, voy a voy a aventarme a este platillo a mi estilo, ¿no? Este, ¿y qué qué fue lo que hiciste? Si puedes compartir ahí, ¿qué en qué te aventuraste?
Ajá. Así es. Ya no me asustaba ahí. Así es. Pues, déjame contarte que hice un espagueti justo en Navidad, también se me ocurre que fecha, <chuckles> donde todos llevaban así como los platillos era en en mi casa, se celebra como que cada familia, o, cada persona trae un platillo hecho.
<giggles> Okey.
Entonces, a mí me tocaba ah, no, a ti te va a tocar la pasta. Ah, okey. Entonces, yo dije: "Voy a hacer una pasta, sabor" hay unas papas que me encantan, esas de especias, ¿no sé si las has probado?, ese sabor como a crema y especias. Yo dije: "Voy a hacer un espagueti con este sabor". Obviamente, no, no sabía cómo, pero lo hi empecé a hacer. Obviamente, la pasta, pues, no tiene gran ciencia, lleva crema, yo ya la empecé a experimentar ahí, hasta que conseguí el sabor exactito de esa papa que a mí me encantaba. Entonces, ya lo di fue un experimento realmente, es una receta que solamente es mía. Entonces, ya la saqué, la serví, fue todo un éxito, y dije: "Guau, ni siquiera se dieron cuenta" sí, ni siquiera se dieron cuenta que fue un experimento por ahí, déjame decirte. <chuckles>
Ah, sí, sí, sí. ¡Oh! <giggles> ¿En serio? No, él, tú tú le dijiste: "Es un truco que lo probé, este, le está el lo los los sirven en el restaurante allá en Roma, o, en Milán", ¿no? <giggles> Oye
<laughs> Sí, sí, no sí, sí me gusta experimentar, ah, y probar, porque, te digo, ya con el tiempo agarras como ah, ya puedes probar algo, y y empiezas a percibir las aroma lo la sabor de las hierbas, sabor de los vegetales, ya empiezas a distinguirlo, pero, obviamente, eso no fue, ah, eh, tan rápido, sí me tardé más de 1 año como para ya empezar a sentir los sabores, de tan solo probar un platillo.
Así es. Ah, okey, okey. Oye, y y y y en este experimento, eh, esto que hiciste tú de de ese espagueti con con esa crema de especias y demás, y y ahora que has experimentado otros platillos, seguramente, ¿tienes tú, por así decirlo, alguna regla rápida, o, truco como que para salvar el plato cuando no está saliendo como esperabas?
Sí, siempre hay forma de salvarlo, ¿eh? Definitivamente. Yo creo que uno de los trucos es yo no como mucho picante, pero sí he notado que si una salsita está un poco ácida, por ejemplo, eh ah, no, fíjate, si está ácido hay 2 opciones. Puedes ponerle un poco más de picante y como que ya se disimula lo ácido, o bien puedes ponerle un poquito de azúcar. Ya le vas mi familia es de probar, entonces yo soy igual, agarré la misma forma, las mismas costumbres. Entonces, es de probar. Entonces, parte es que si está muy ácido el jitomate, por ejemplo, para un espagueti rojo sencillo, eh, le echas un poquito de azúcar y ya se nivela lo que es el lo ácido del jitomate y l y no sabe dulce, solamente se le quita lo ácido. Si está muy salado, también le puedes poner un poco de azúcar o si es algo caldoso, le puedes agregar una papa así entera y absorbe un poco la sal. Entonces, así rescatas algunos tipos de guisados. Siempre hay forma de rescatarlos. Sí, imagínate cuando ya no tienes tiempo de repetirlo, ¿pues qué haces?, ¿no?, algo tienes que hacer.
Okey. Oh. Órale. Órale, órale. Eh. Oye, qué interesante. No, pues sí, oye, eh, oye y, que sabes qué ya estás esperando, ¿no?, que van a llegar y tienes no sé, que en 15 minutos tienes que servir el platillo, o 20, y y, pues, no tienes más que aventarte un as un as sacar el as sobre la manga, en el de la manga, ahí. Oye, y ahorita comentaste algo te que escuché que se me hace muy importante, ¿no? De que
Sí. Ajá.
cómo tú te hiciste igual que tu familia, ¿no? Que vas probando y demás y esto, eh, e e esas señales sensoriales, ¿no?, que ayudan, eh, y que ya aprendiste a reconocer, como tú dices, de los vegetales, ese olor, la textura, el brillo, a lo mejor el sonido sh, el sonidito no sé, cuando estás ahí friendo algo, no sé, o guisando algo, ¿no? Eh, tú usas todo eso para saber si algo va por buen camino o o cómo le aconsejarías a alguien que va empezando y que a lo mejor tú pudieras este, a ver, bueno, te voy a guiar, este, un poquito, y te voy a dar la oportunidad de coc ¿cómo le dirías en cuanto a las señales sensoriales?
Sí. Ajá. Ajá, también. Ajá. Ay, pues es que es mira, el arroz te voy a dar el ejemplo del arroz, ya ves que fue mi coco durante años. O sea, obviamente hay medidas, hay formas más fáciles de hacer el arroz, eso es un guiso complicado, ¿no?, si no sabes hacer, o se bate o que se quema o queda demasiado este, cocido, ¿no? Entonces el arroz yo sí lo hacía por tacto. La mayor parte de la gente es agarra una taza, agarra una taza de arroz y ya le echan el agua, ¿no? Yo era por tacto, o sea, si yo sentía que el arroz estaba de cierta forma apretado, yo le echaba un poco más de agua y y la verdad ya no me salía, me salía como muy exacto. Ahora, una persona que está empezando, yo creo que debe empezar con cosas visuales, más que nada visuales, porque para empezar a entender los después los sonidos debe empezar la parte visual, es más fácil, porque si tú, por ejemplo, sofríes un pedacito de cebolla, tú ves cuando se está quemando. De otra forma, no lo detectas. O sea, yo así, por ejemplo, yo estoy ha bueno, freír tacos, no es la co no es tan difícil, pero hay gente que está todo el tiempo pegado en el sartén. Yo no, yo nada más es por por sensi por sentimiento. Entonces, yo estoy en la mesa platicando con todos y se están friendo los tacos por allá. Ya regreso yo, los volteo y otra vez me vuelvo a sentar y vuelvo a re y no estoy midiendo reloj, no estoy checando nada. Nada más es de sentir, pero no te lo puedo explicar cómo se hace, solo es sentimiento y es práctica, obviamente, es práctica. Ajá.
Sí. No. Órale, órale. Mm. Okey. Claro, claro. Ah. Eh, o e sí, o sea ya ya ya tienes como dicen, eh eh, ya tienes el feeling, ¿no? Ya tienes ese ese termómetro que que, ahora sí que, la la experiencia lo da co co con los años. Oye, que que interesante que interesante, cómo fíjate, cómo en ese trayecto que que estás compartiendo, cómo empezaste, cómo batallaste, ¿no? Y sobre todo ese primer año de de matrimonio que caray, y y y y y a lo mejor la presión de de la suegra, de la mamá, bueno, y gracias a Dios tuviste la amabilidad del marido, ¿no? <laughs> Qué ahí sí, así es. Oye, y y y si tú tuvieras que proponer tuvieras u u u un grupo de de personas, ¿no?, de oyentes, ¿no? Y si tuvieras que proponer algún reto fácil que tienen que intentar: "Sabes qué? Hoy vamos a intentar esto", ¿no? ¿Qué ingredientes básicos tiene que haber sí o sí para un plato, un buen plato de de de de alguna cocina, este, ¿qué deberían tener? ¿Y qué combinación tú estarías sugiriendo para probar?
Sí. Sip. Ajá. Ay, sí. <laughs> Ay, sí. <laughs> Sí, gracias a Dios. Ajá. Pues mira, yo creo que los huevitos todos los conocemos, son básicos en la co todo mundo tiene huevitos para desayunar, entonces, por ejemplo, un huevito de el o conozco 2 tipos de omelette, yo te voy a decir el que se me hace más fácil. Eh, tú puedes echar en un en un, este, traste, unos unos huevitos, le puedes poner un poco de pimienta, un poco de ajo y cebolla, lo que es, este, e e en grano, lo puedes echar un poquito ahí, lo revuelves, un poco de sal, poquito de leche, lo echas en un sartén, así con un poco de mantequilla, sueltas el huevo y le echas lo que tengas en el refri, incluso la comida de ayer, eh, o sea, la comida picadita, ahí la pones. Obviamente, ya que el huevo se haya, este, cocido de un lado, ves que queda como una torta, como una especie de torta, o sea, al tamaño de tu sartén, ¿no? No, sí, no o sea al tamaño de tu sartén, no importa de qué tamaño de qué tamaño quieras tu omelette, es el sartén, entonces ahí le vas calculando al tamaño, entonces, pones la mantequilla, le echas este huevo con estos pequeños toques, de verdad le da un sabor muy diferente, o sea, es
Uh, ¿cómo no? Claro, claro. Órale. Ujú, sí, así es. Sí, oye, será oye, a ahí en esa dices le echas leche también para y y se agarra, se.
Ajá, un chorrititito de leche chorritito, ajá, de leche.
Un chorrito para que con la con la mezcla lo mezclo con lo que batiste también s si se adhiere así como en una una en en una masa uniforme que de con con el ¡Órale!
Así es. Así es. Ahí con un tenedorcito bien, lo haces, y queda una masa, o así como dices tú, uniforme, lo que es un huevo batido normal, pero ya tiene sabor, porque ya lleva un poco de sal, un poco de pimienta, si te gusta. Ahora sí que eso es al gusto, yo regularmente le pongo cebolla y ajo ya en polvito a la misma mezcla, entonces ya lo revuelvo con un poquito de leche. En tu sartén, digo, si no tienes mantequilla, pues aceite, o sea, lo que tengas a la mano ahí, obvio, sueltas tus huevitos, lo pones, lo tapas un poco y que se cueza tantito, un poco, que quede medio precocido. Y ahora sí le sueltas cualquier cosa que tengas en el refri, eh. Incluso hasta los rabos de cebolla, a ver los rabitos de cebolla, esos bien rebanaditos, se lo echas allí, queso que no ahí un quesito manchego, Oaxaca, el que tengas a la mano, y lo haces como un lo que tú quieras. Ahora sí que eso es tu imaginación y el queso es como que une todo ese asunto, ya lo tapas y se acaba de cocer, pero ya en forma de quesadilla. Lo sirves y de veras, te lo firmo ahí, es delicioso y es pues tiene está nutritivo, tiene de todo lo que tú quieras.
Sí. Sí. Ajá. Órale, está muy Ah sí, sí de del cebollín, la cebollita cambray. Champiñones, espinacas, jamón, todo. Órale. No, s sue sue suena bastante delicioso, eh, suena bastante delicioso, y y y y muchas veces lo que te sobra también le puede hacer hasta sí te sobró, no sé, un pollito a la teriyaki, le puedes echar un pollito o eso ahí, y este y bueno, y si lo acompañas también con uno con unos, este, frijolitos por un lado de guarnición, y unas tortillitas y un aguacatito, no, pues ya ya tienes un desa <chuckles>
<chuckles> Todo, todo. <chuckles> Oh, qué rico, sí. Ya, ya es mucho amor, ya ese es un banquete, ya no es desayuno. <laughs> Ah, no, pero es muy noble, muy noble el huevito y muy fácil de mezclar.
Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, que que que bonito, que bonito. Oye, ya por último, u u así un último consejo que tú, así breve, a lo mejor, que que pudieras decir, a alguien que tiene miedo a animarse a a a experimentar, a cocinar así, un c ¿qué qué qué tú le dirías?
Que lo intente, la verdad es que no es yo creo que el miedo está en en nuestro en nosotros. O sea, el temor a equivocarte, yo creo que en todos los sentidos, mira, es probable que se equivoque, pero que empiece, tiene que empezar a arriesgarse y perder el miedo o que el miedo lo acompañe, pero que no domine la plática, entonces, yo creo que es experimentarlo. Al principio no va a ser fácil y y pues que no se rinda, ¿no? Que que lo intente la veces que sea necesario hasta que haga salga como a esa persona le gusta o lo que está buscando en ese en ese huevito en especial, o en lo que estés cocinando.
Okey. Oye, oye, muy muy buen consejo eso de que aunque tengas miedo, lo intentes, que lo venzas. Pues, muchas gracias, fue una bonita plática, que estés bien, cuídate.
Sí, gracias.